Ciao, senti, oggi mi sono svegliato con una curiosità e vorrei chiederti: come fai a tenere i confini tra lavoro e figli?
Allora, sicuramente è una domanda piuttosto difficile e, mhmm, già coraggiosa da parte tua, assumere che io ci riesca, effettivamente, uhm, perché mhmm, specialmente a certe età diventa piuttosto complicato, uhm, cercare di far quadrate f quadrare quelle che sono
<sighs>
come dire, le necessità e le richieste di una vita professionale e quelle di una vita familiare, uhm, tenendo conto che è sempre importante avere in testa quelle che sono le le priorità. Quindi sicuramente, mhmm, essendo essendo io una persona molto, uhm, legata al concetto di di famiglia, di genitorialità, uhm, sicuramente cerco di il più possibile di dare la priorità ai miei 2 figli, uhm, che sono, uhm, Luca e Maria, ehm, e hanno delle età diverse quindi anche delle necessità diverse, quindi tendenzialmente, ehm, però devono anche mangiare questi ragazzi e quindi, uhm, diciamo che cerco di strutturare la giornata nella maniera più efficiente possibile in modo da avere il tempo per entrambi i lati della vita, diciamo.
Certo. Mh-mh. Okay. Beh, questo ti fa sicuramente onore e devo dire che ti rispetto personalmente, ma mi piacerebbe sapere <inhales> un pochino più nello specifico, no, come riesci a organizzare una giornata tipo, per esempio, e riuscire a a dedicare il giusto tempo al lavoro e e il giusto tempo ai figli. Mi mi descriveresti una tua giornata tipo, mhmm, routinaria, ecco, dal lunedì al venerdì?
Erto, certo, allora, uhm, tieni presente che, mhmm, è cambiata nel tempo anche perché ho cambiato diciamo, mhmm, il mio stato professionale, perché un conto è fare questo tipo di operazione quando devi andare in ufficio con degli orari molto specifici e fissi e uhm, e senza grande flessibilità e quello che invece succede come come quello che sto facendo adesso, che mi permette, uhm, da remoto di essere molto più libero nella nella gestione del mio tempo, ecco. Uhm, al in questo in questo secondo caso, ho sempre una sveglia molto molto mattiniera che mi permette un attimino di avere il tempo per me stesso perché anche questo aspetto, uhm, forse sottovalutato, ma mi piace avere anche una routine personale in cui prepararmi, no, alle alle fatiche <chuckles> della giornata. Dopodiché, uhm, una volta che è passata circa tendo a svegliarmi di solito intorno a alle alle 6 ecco, uhm, poi verso le le 7 sveglio i bimbi, uhm, aiuto poi la mia compagna a perché anche giustamente è un'altra cosa importante che non abbiamo detto è che da da solo è un conto e in 2, <sucks teeth> ehm, è molto più semplice.
Mh. Certo. Mh. Certo.
E, quindi cerco sempre di avere una una colazione di famiglia con con i 2 con i 2 bimbi e la mia compagna, e dopodiché a seconda anche degli impegni suoi, di della mia compagna, appunto, uhm, decido o meno di uhm, cioè, decidiamo chi li li accompagna a scuola
Mh-mh. Okay. Mh.
e anche questo aiuta, ecco, perché il fatto che loro abbiano diverse ore, comunque, occupate dalla scuola mi permette poi di uhm, cerco di far collimare, ecco, le tempistiche della scuola con quelle professionali, lavorative. Quindi torno a casa, oppure se è stata mia la mia compagna a portarli, mi metto direttamente subito e inizio la mia la mia giornata lavorativa. Ehm, dopo di che, quasi sempre, mhmm, non riesco a concludere tutto quello che devo fare prima delle, diciamo, fatidiche 16:30, in cui, uhm, finisce l'orario scolastico e quindi, di nuovo, tendenzialmente sono sempre io che li vado a prendere
Okay.
ehm, spendo qualche ora, diciamo, s uhm, con loro di nel pomeriggio, facendoli giocare, cose di questo tipo, andare a merenda, cose di questa c di questa natura; poi torno a casa, uhm, spesso questo è un momento in cui, uhm, ritorna anche la mia compagna li affido un attimo a lei e ci dia facciamo un po' la staffetta, io finisco quello che devo fare in quest'ultima giorna a quest'iu quest'ultimo momento, uhm, pre-serale diciamo, ecco.
Mh. Okay, quindi, diciamo, che c'è una buona alternanza e ed è molto importante anche il lavoro del partner. Tornando diciamo tornando diciamo al ai confini tra lavoro e figli, io stavo pensando una cosa: dato che, comunque, mi hai detto che hai u una giornata lavorativa che va da dopo colazione fino a circa a alle 16:30, nel caso ci fosse, mhmm, magari anche durante una riunione, durante una call, durante un progetto, mhmm, arrivasse una chiamata da casa, come come ti regoleresti, ecco? Mhmm, cioè, quella ha sempre la priorità o ci sono momenti in cui sei proprio inaccessibile quando sei a lavoro?
Uhm, no, per i per i miei figli non sono mai inaccessibile, come ti come ti dicevo prima, uhm, ci sono delle priorità, diciamo, importanti, quindi sicuramente, uhm, una cosa che mhmm, che può che si può fare è settare il il telefono per essere, uhm, in silenzioso con qualche eccezione, no, e fare in modo che soltanto un certo tipo di un certo numero, squilli. Effettivamente, ci sono delle applicazioni che permettono di farlo e, mhmm, utilizzo queste in modo che chiamate che arrivino da uhm, dalla scuola, dalla mia compagna o, uhm, da magari dai miei genitori, quelle squillino effettivamente, tutte le altre no se sono in riunione, e poi se sono in riunione mi prendo un attimino di pausa per capire cosa sta succedendo e valuto, effettivamente, la le la gravità o l l'impellenza della situazione e in modo da, poi, decidere cosa fare o meno, se se riesco a <chuckles> a capire che è un'emergenza lo dico lo dico in riunione, avverto, ci sono volte devo f confessarti le riunioni in cui non sei non sei veramente molto partecipe, quindi non se ne accorge nessuno se vai via per per qualche tempo, ehm, però te cerco di evitare, di essere corretto da questo punto di vista e e e se è necessario do la precedenza a quello che che è più importante. Chiaro che se sono cose minimali, uhm, a parte che di solito avverto prima di non chiamarmi per cose poco poco importanti ecco, però se se se lo sono, niente, rimango in riunione, ecco.
Mh. Ce Guard non ti preoccupare tanto con questa conversazione non arriverà al al tuo team di lavoro, non sapranno mai quello che pensi riguardo alle riunioni. Ehm, un'altra cosa, devo dire che questa cosa delle applicazioni me la segno perché può è molto interessante, no, il poter gestire le chiamate in entrata e, mhmm, avendo anche io comunque figli, ehm, e avendo un determinato tipo di lavoro, devo dire che questo è molto interessante. Sempre riguardo a questo argomento, io stavo pensando: ho preso molto spunto da da situazioni diciamo che mi circondavano. Tu come hai imparato a gestire questa tua routine? Ci sono magari del degli esempi tra i tuoi amici, tra i tuoi conoscenti, i tuoi genitori stessi che ti sono stati utili, o l'hai assunta, diciamo, in maniera naturale, ehm, m semplicemente con l'andare avanti del tempo, diciamo, questa gestione che hai lavoro-figli?
Allora, diciamo che sicuramente ci sono stati degli esempi positivi ma, mhmm, non sono così specifici da poter aver determinato il mio approccio step by step uhm, come come dicono alcuni allenatori di calcio bisogna adattare, uhm, come dire, lo schema alla squadra e non il contrario, ecco; quindi, uhm, tendenzialmente, uhm, quello che uhm, quello che ho imparato sono dei principi generali, questa precedenza da dare alle persone care rispetto, comunque, al al lavoro l quando possibile, uhm, si può, come dire, manifestare questo tipo di principio in modi diversi e indipendentemente dal tipo di routine dal tipo di situazione lavorativa in cui uno si trova, ecco. Uhm, quindi questo sicuramente l'ho l'ho appreso anche in famiglia e anche, uhm, parlandone con con i miei coetanei, con i quali diciamo facevo gli stessi passi e quindi era facile e naturale confrontarsi sulle sfide che si presentavano man mano, ecco, e quindi, uhm, sicuramente in generale questo è una cosa che ho appreso anche, uhm, l'efficienza del proprio tempo è un un aspetto fondamentale che, uhm, come dire, non è che
Mh. Ah, sì.
ho visto pari, pari anche perché un tempo non c'erano questi lavori da remoto, quindi specialmente prima del Covid, uhm, non è che ci fossero così tanti esempi vicini a me da cui prendere spunto, uhm, però in generale questi principi guidanti, uhm, li ho mantenuti, li ho imparati e poi ho applicati al al contesto personale, ecco.
Mh. Molto molto interessante dai, sei un po' un Max Allegri diciamo, un mhmm, che che si adatta un pochino a a quello che è il suo contesto, molto, molto interessa
<chuckles> P p preferisco il paragone, magari, con Ancelotti, però sì anche Max Allegri sicuramente Io devo dire che vabbè non voglio svariare troppo nell'argomento, però tan tante volte Max Allegri non è stato poi così adattabile a mio parere. Comunque, uhm
Ah anche, certamente, certamen Magari ci sarà sì, ci sarà modo di parlarne un'altra volta. Io volevo invece rimanere su questo di argomento perché, uhm, volevo tornare un po' al contesto di casa, no, prima hai citato anche l'importanza che che ha il mhmm, la tua partner, no, in questo. Ti volevo chiedere se avete stabilito delle regole di casa, diciamo, in quanto a cose da fare in determinati orari, uhm, spazi o segnali, uhm, in casa tra di voi, ovvero tu, la tua partner con i figli, ehm in modo e mhmm, e come avete fatto, nel caso, senza litigare, ecco, trovando un accordo comune.
Sì. Uhm, vorrei chiederti un chiarimento in merito ai segnali, ecco, non so bene che cosa intendi con con questo tipo di espressione, ecco, vorrei essere sicuro di di dire la cosa giusta.
Eh, b Mah, segnali segnali forse non è il termine più adeguato, però per esempio se c'è u mhmm, un orario nel quale loro sanno già che, per esempio, devono andare a letto o non devono più giocare ai videogiochi, uhm, una cosa di questo tipo.
Sì. Sì, ecco. Eh, allora mi hai mi hai dato un bello spunto perché, effettivamente, anche le decisioni che abbiamo preso, mhmm, con con la mia compagna sono figlie di necessità, da mhmm, di come dire, di questa precedenza come dicevo prima da dare ai figli. Quindi volevamo sicuramente, uhm, dare una routine a loro, un una struttura che credo che sia fondamentale, o onestamente a tutte le età, ma specialmente in questa età, e quindi intorno a quelle che sono state le decisioni prese in merito alla loro di routine poi abbiamo inserito, uhm, diciamo anche la nostra. Quindi, sicuramente, una cosa fondamentale, non so, l'orario di sveglia, più o meno beh, quello è anche basato sulla distanza dalla scuola, però la colazione, i avere dei tempi, uhm, insieme la mattina a colazione è una cosa importante, uhm, poi ovviamente loro hanno il loro le loro s 8 ore a scuola però sempre avere, poi, un una un certo tempo di gioco subito dopo, uhm, poi tornare a casa e e lavarsi e poi, uhm, aspettare di di cenare, lavarsi i denti, tutti queste cose qua sono sono ben scandite e anche l'orario in cui l'orario massimo in cui, effettivamente, poi devono devo andare a dormire per essere energic energizzati per, ehm, il giorno successivo. E poi intorno a questi step principali abbiamo inserito quella che è la nostra routine, anche poi, diciamo, il lavoro, ovviamente, ha delle delle richieste, però, per esempio, una cosa che facciamo, magari, uhm, non so, la cucina, uhm, per esempio si può fare, diciamo, nel momento in cui 1 dei 2 è fuori coi figli subito dopo la scuola, l'altro inizia a cucinare in modo che sia pronto, uhm, facilmente per quando l'altro ritorna, oppure magari se se ci sono dei momenti morti, uhm, nel lavoro a distanza si approfitta di quelli per per fare alcune faccende domestiche, eccetera, e e anche dandosi dei ruoli in generale: "Okay, questa è una cosa che a me fa schifo fare, e quindi la fai tu, e viceversa" e si cerca un pochino di uhm, di trovare un compromesso, poi ci sono delle cose che fanno schifo a entrambi e quelle si si turnano, diciamo.
Mh-mh. È chiaro che, dai, come come in tutte le cose bisogna cercare di venirsi un po' incontro, no, e questo è molto importante. Ehm, tu mi hai detto che hai cambiato comunque lavori, hai cambiato anche un pochino la tua routine. Volevo chiederti se questo ti aveva influenzato anche nella gestione dei figli, cioè com'è cambiata la tua gestione tra un lavoro e l'altro, magari tra anche un progetto e l'altro dello stesso lavoro? Se se questo è successo.
Uhm, direi che tra un progetto e l'altro forse no, ma a livello di lavoro generale sì perché sicuramente, uhm, quando avevo un classico nine to five diciamo, chiamiamolo così, uhm, avevo molto meno spazio di manovra. <coughs> Era necessario per forza, magari, avere una persona che si prendesse cura dei figli un certo orario, perché prima letteralmente non si poteva essere liberi di di essere presenti, ehm, e quindi questo, uhm, ci ha permesso di avere molta più uhm, più adattabilità, più malleabilità del dell'orario e dei della gestione, in modo da riuscire ad adattarsi alle situazioni volta per volta, uhm, quello che si faceva prima è che si rinunciava a qualche momento, specialmente quello pomeridiano, ehm, e si
Mh. Prima intendi in eri più in ufficio prima? Okay.
Sì, sì, prima avevo un orario, dovevo andare, eccetera. Sicuramente una cosa che a cui non avevo non avrei mai rinunciato è il momento dei pasti, la colazione e la cena, che quello doveva esser sempre presente, fisso, in modo da, <sucks teeth> come dire non mhmm, avere sempre diciamo un momento di convivialità, che sono quelli che legano maggiormente, in cui si crea un pochino la complicità e e il rapporto, che è fondamentale.
Mh. Mh. Beh certo, chiarissimo. Senti, io ti ringrazio per questi per aver condiviso con me queste informazioni e ne farò sicuramente tesoro, ehm, niente ci sentiamo presto.
Grazie mille, a a presto e bella conversazione.